À, bạn ơi, thì cũng gần 1 tháng nay mình cũng rơi vào trong cái tình trạng là cơ thể nó mệt mỏi và nó cũng ốm, kiểu, ốm vặt liên miên, kèm thêm nữa là cái tình trạng viêm xoang. Thì, ờ, cũng nhờ bác sĩ rồi thì, ờ, mọi người tư vấn là mình nên có những cái thói quen ăn uống rồi tập thể dục đều đặn, thì mình cũng có thử là buổi sáng là dậy chạy bộ này, buổi chiều thì, ờ, chơi cầu lông rồi tập đi, a đăng ký tập gym nữa. Thế nhưng mà mình chỉ làm được 2 tuần thôi và đến 2 tuần gần đây mình thấy là cái dấu hiệu là chững lại của bản thân mình nó đang nhiều hơn, có ngày thì mình chỉ tập được 30 phút buổi sáng, còn có 2, 3 ngày hôm vừa rồi là mình không tập một phút nào luôn ấy. Có nghĩa là một ngày mình không tập thể dục, trong đó thì cách đây, ờ, ờ, gọi là, khi mình mới bắt đầu thì mình luôn, ơ, đặt cái mục tiêu là ít nhất 30 phút buổi sáng và 1 tiếng buổi chiều dành cho việc tập thể dục, nhưng mà bây giờ mình lại không làm được. Thì bạn có cái phương pháp gì giúp cho mình có thể là duy trì được cái động lực để có thể cải thiện được cái tình hình sức khỏe này không?
Vậy ha. Chà. Ừm. Ô kê. Ừm, mình hiểu. Vậy á ha. Ờ. Ừm. Ừm, vậy ha. Mình hiểu, thật ra thì, à, cũng có một số phương pháp để giúp cho bạn, à, có được động lực nè, để cải thiện cái quá trình này nè. Nhưng mà trước khi cho bạn lời khuyên thì cho mình hỏi thêm đó, là cái việc mà mất động lực này thì nó chỉ mới xảy ra cho bạn, à, trong cái giai đoạn 2 tuần đổ lại đây thôi, đúng hông? Trước đây bạn có từng bị mất động lực như thế này chưa?
Ừm, rồi. Ừm. À, nếu mà để nói về trước đây mất động lực thì, à, cũng trong quá khứ là cũng có rồi đó bạn. Có đó là, ờ, ví dụ như gần, ờ, gần đây nhất đi, gọi là, cách đây hơn 1 năm, đó là khi mà mình cố gắng là mình muốn học tiếng Anh và mình đặt ra cái mục tiêu là phải đạt được TOEIC 600 trong vòng 3 tháng đó bạn. Thì lúc đầu mình hào hứng lắm, đó, mình hào hứng lắm thì mình học. Thế nhưng mà được đúng 1 tháng là bắt đầu mình chán nản và sau đó thì mình bỏ luôn, và rồi thì mình bỏ luôn cả không thi luôn đó bạn. Đấy, thế là, ừm, đấy cũng là một cái cái lần gần đây mà mình thấy là mình đã từ bỏ vì không có động lực. Và sau này thì bây giờ đến cái giai đoạn này cũng vậy. Cái mục tiêu tập thể dục của mình, mình cũng đặt mục tiêu là mỗi ngày ít nhất là 1.5 tiếng mỗi ngày, sáng 30 phút, chiều 1 tiếng để tập thể dục, để rèn luyện sức khỏe, bớt ốm vặt đi. Thế nhưng mà rồi 2 tuần nay mình lại rơi vào cái tình trạng chán nản, mình không thể duy trì được động lực tiếp tục đó bạn.
À, vậy hả? Ừm. Ừm. Vậy á ha? Ô kê. Chán nản. À, ha? Yeah. Ừm. Ừm. Ô kê này. Ừm, mình hi Ô kê nè, vậy thì hổng biết á khi mà bạn đặt ra cái mục tiêu là phải á, tập bao nhiêu phút mỗi ngày đó và bao nhiêu mỗi một tuần như vậy hoặc là cái mục tiêu là bạn sẽ thi, ơ, bằng tiếng Anh á, thì có cái mục đích cuối cùng là để làm cái gì hông? Ví dụ là để xin việc nè hoặc là để chữa một cái căn bệnh gì đó chẳng hạn.
Ừm. Ừm. À, có chứ bạn. Trước đây là mình đặt mục tiêu TOEIC ấy, là khi mà mình đạt được TOEIC 600 thì, à, mình nộp cái chứng chỉ đấy lên công ty thì mình sẽ được thêm 500.000 cái tiền, gọi là, trợ cấp học tiếng đó bạn, đấy. Ừ, nhưng mà rõ ràng là có cái động lực là được cộng thêm mỗi tháng 500.000 nhưng mình lại không làm được. Vì vì sao? Bởi vì là, ừ, nhiều khi mình nghĩ là cái số tiền, ờ, 500.000 bé tí tẹo tèo teo, mà bây giờ lại làm mình mất công cày cuốc cả 3 tháng liền, không đáng chẳng hạn, mình đấy là cái lúc mà mình động lực mình nghĩ như vậy. Và sau này thì, ờ, giống như là, bây giờ mình đang là muốn duy trì cái động lực tập thể dục, muốn là làm thế nào để mình không bị ốm vặt nữa, vì gần đây mình cũng hay bị cái tình trạng là nó cứ hắt hơi sổ mũi rồi ốm và cúm liên tục, và cũng kéo theo cả tình trạng viêm xoang. Thì muốn mình muốn tập thể dục để cho nó giảm cái, à, cái cái, gọi là, cái việc ngạt mũi đi, rồi, à, tránh viêm xoang, bớt đi cái việc là hay cảm cúm. Thế nhưng mà, ờ, rồi mình lại lười, mình nghĩ rằng, à, bây giờ tình trạng xoang của mình nó đỡ rồi, cảm cúm cũng bớt rồi, hay là thôi không tập nữa. Đấy, đấy thì thì thì thì mình đang gặp cái tình trạng như vậy.
Ừm. À, ô kê. Ừm. Không làm được. Mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, ờ ha. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ô kê nè. Mình rất là hiểu cái, ơ, cái cảm giác mà mất động lực của bạn và đang làm, à, một cái việc gì đó nửa chừng rồi bạn không có muốn tiếp tục nữa nè. Thật ra thì trong cuộc sống á, có những lúc á có nhiều công việc đến với bạn cùng một lúc mà phải cân đối thời gian cho nhiều lĩnh vực khác nhau, cho nên cái việc mà lại ở lĩnh vực này nhưng mà bạn có cái sự tập trung vào lĩnh vực khác thì cũng là bình thường thôi, bạn cũng đừng quá lo lắng nè. Vậy thì theo bạn đã tự đánh giá nha, là, à, do là cơ thể của bạn, ờ, mệt mỏi hay là do dạo gần đây bạn có cái biến cố, biến động gì đó xung quanh bạn khiến cho bạn dễ mất động lực như vậy?
Ừm, đúng. Ừ, ừ. Ừ, biến cố chắc mà, à, mình nghĩ là, ờ, cái vấn đề mình mất động lực ấy, thì, à, một phần nó cũng là do gần đây thì vào những cái tháng cuối năm, mình thấy là công việc của mình nó khá bận đó bạn. Nên là mình thấy là nó nó khác so với cái thời điểm trước đó là, à, mình bận rộn hơn trước rất là nhiều. Trước thì buổi tối mình cũng hay có thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, rồi cuối tuần mình cũng có dành thời gian cho cái việc là sở thích đam mê đi câu cá, mình cảm thấy rất là vui vẻ khi mà có được cái quỹ thời gian cho, a, bản thân và gia đình. Thế nhưng mà gần đây thì mình thấy là chủ yếu liên quan đến công việc nó chiếm gần hết thời gian của mình. Mình cũng không có cái thời gian nào mà, gọi là, để, gọi là, giải trí buổi tối nữa cơ, nó thực sự là như vậy. cũng đấy còn chưa nói đến cái việc cuối tuần có thời gian đi câu, gọi là, cả buổi hay cả ngày thì c càng không có. Đấy, thì mình thấy là có cái sự khác biệt như vậy khi mà gần đây là cái công việc của mình nó cũng đang nhiều, đang áp lực quá đó bạn.
Ừm. Ừm. Bận rộn nè. Ừm. Ô kê nè, ừm. Ờ ha. Chà, căng thẳng quá ha. Ừm. Ừm. Hơi nhiều đó, áp lực quá nè. Vậy thì á bạn có thấy có cái dấu hiệu nào á, ờm, à, ảnh hưởng đến, ơ, bệnh lý hay là sức khỏe của bạn cụ thể rõ rệt chưa?
À, có đó bạn. Thì, ờ, vừa như mình đã nói là cách đây 1 tháng thì là mình bị cảm cúm, sau đó sẽ thành ra cái tình trạng viêm xoang và nó kéo theo là mình đau nhức các cục khu vực là xoang trán, xoang hàm và kèm theo đó là ho. Mình cũng bị ho khá lâu rồi đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi đấy. Thì bây giờ là húng hắng thôi, chứ đợt đầu ho nhiều lắm, đấy, thì ho kèm theo ù tai, ừ. Thì trong 1 cái tháng đấy thì mới mình mới bắt đầu từ cái giai đoạn đầu là mình đã bắt đầu cố gắng tập thể dục, thì đúng là 2 tuần đầu mình chăm chỉ tập thể dục thì tình trạng viêm xoang cũng như là, à, nhức mỏi ở cái khu vực các xoang rồi cảm cúm nó cũng bớt hẳn. Đó, và gần đây thì nó cũng đã đỡ hơn rất là nhiều, nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng húng thắng ho thôi. Đó, nhưng mà mình vẫn cảm thấy hơi mệt, kiểu, cũng có cái gì đó nó cũng hơi mệt mỏi, ừ, cơ thể nó cũng chưa trở lại bình thường đâu.
Viêm xoang không mà Ờ. Ừm. Ồ, wow. À, vậy ha. Chà, công nhận á. Ừm. Nghỉ, ơ Ừm. Chà, ô kê nè. Vẫn còn mệt mỏi về sức khỏe. Ừm, mình hiểu rồi, vậy thì khi mà bạn nhận biết có những cái vấn đề về sức khỏe như vậy cũng như là hơi mất động lực như vậy á, bạn có thử tâm sự với người nào đó trong gia đình chưa?
Ừm. À, thực ra là cái việc, à, mất động lực thì mình cũng, ưm, ngại, mình không muốn chia sẻ với ai. Chứ còn cái việc là bản thân mình cảm thấy uể oải rồi mệt mỏi là cả gia đình mình cũng đều nhìn thấy, là mẹ mình cũng hỏi mà sao dạo này da xanh thế, rồi thấy lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, hay là buổi tối thì bớt công việc đi cũng đừng làm thêm nữa rồi, ờ, mình, kiểu, nghỉ dành thời gian nghỉ ngơi thêm đi. Đấy, vợ mình thì cũng nói như vậy, bởi vì là họ nhìn thấy ngay cái vấn đề là đi xuống tinh thần của mình ấy. Thì, à, họ cũng khuyên mình là là nên giảm bớt công việc đi để nên dành thời gian cho bản thân ăn uống tốt lên, cha gọi là, rồi cũng tập thể dục đều đặn hơn, thế nhưng mà mình lại không làm được bạn ạ.
Ngại, ô kê. Ừm. Ừm. Ô kê nè. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ờ. À, bạn vẫn chưa làm được, hổng sao hết thì từ từ sẽ có kế hoạch làm thôi nè bạn. Vậy thì á, à, có bao giờ á bạn thử, à, chia cái mục tiêu lớn của bạn á thành cái mục tiêu nhỏ hơn á, tại vì mục tiêu lớn nhiều khi á, à, lâu quá mà hông có đạt được á, đôi khi là hơi bị, à, nản, đúng hông nè? Thì vậy bạn chia nhỏ ra, ví dụ như là, à, 1 ngày ví dụ ngày mai là hoàn thành hết 1,5 tiếng, à, tập thể thao đi, giờ nào thì tùy bạn sắp xếp và chỉ cần hoàn thành xong đó là bạn sẽ ghi chú lại. Tức là bạn có thể l làm một cái lịch, à, trên điện thoại hay sao đó bạn tích vào để thấy là bạn cũng đạt được, ừm, một cái hoàn thành được một cái việc gì đó, đạt được một cái thành tựu nhỏ nhỏ gì đó, thưởng cho mình một cái món ăn mình thích chẳng hạn, thì để động viên, ừm, bạn trong giai đoạn đầu cái đã nè.
Ừ. Ừ. À, rồi. Ừ. À, rồi. À, đúng rồi. À, hay đấy. Ừ, mình thấy là cách của bạn rất hay. Trước giờ thì mình cũng chưa nghĩ đến cái việc là là chia nhỏ cái cái cái cái, gọi là, cái mục tiêu của mình ra. Ví dụ như là, à, mục tiêu là, à, mình sẽ phải là tập thể dục 1,5 tiếng sẽ như thế nào, rồi các bước làm như nào thì mình chưa nghĩ đến, mình chỉ nghĩ là, "À, ngày mai tôi phải hoàn thành 1,5 tiếng giống như cách đây 1 tháng tôi đặt ra mục tiêu." Thế nhưng mà sau đó thì đến lúc đi tập thì mình thấy "1,5 tiếng lâu quá, thôi, hay ở nhà nghỉ đi cho nó đỡ mệt." Đấy, thì mình đã nghĩ như vậy. Rồi sáng dậy đặt chuông rồi nhưng mà, "Ôi, sáng nay lạnh quá thôi để hôm sau ấm ấm rồi đi tập." Đấy, mình cũng luôn luôn bị trì hoãn như vậy. Còn cái việc là ăn uống thì mình gần đây mình cảm thấy ăn uống nó không ngon miệng. Đấy, những cái đồ trước đây là nhà mình, à, mẹ mình nấu ăn thì rất là ngon, canh cơm nóng ăn ngon, nhưng mà gần đây mình ăn được mỗi bát cơm cảm thấy muốn bỏ đũa x luôn xuống ấy, à, nó ắt ăn, nó không. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. À, vậy đó ha. Ừm. Rồi. À, cũng hay bị trì hoãn. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình rất là hiểu. Ừm, thật ra cái việc mất động lực này á là từ cái tâm lý và cái tinh thần của bạn nè. Vậy thì á có một cái phương pháp á mà cũng có cái sự chứng minh rồi đó là bạn thử luyện tập ở trong tâm trí bạn trước đi. Tức là á khi mà các nhà nghiên cứu á, người ta nghiên cứu á nha, những cái đội bóng á mà được luyện tập ở trong tâm trí trước khi ra trận, ừm, để luyện tập nè, đó, thì cái việc mà họ có những cái cảm xúc rất là tích cực á, kết hợp với cái tinh thần, ờ, tinh thần, gọi là, cái kỹ năng của họ nữa thì sẽ cải thiện được cái kết quả rất là nhiều và mình tin á là nếu như mà bạn cũng luyện tập như vậy nè. Bạn hãy tưởng tượng ra hình ảnh của bạn rất là khỏe mạnh, không bệnh, không phạt, không viêm xoang, không gì hết, là một người tràn đầy, à, năng lượng nè, có thể, à, giúp đỡ những người xung quanh nè, ờ, ờm, và một người khỏe mạnh và hình ảnh bạn chạy bộ, ờ, hoặc là đi bộ, hoặc là tập thể thao cái môn mà bạn thích, à, 1,5 tiếng và thậm chí là 2 tiếng. Bạn tưởng tượng ra bạn làm được cái điều đó rồi, và trong suốt cái thời gian dài bạn tự hào về bản thân bạn, bạn rất tự hào. Thậm chí có người đến hỏi bạn cái kinh nghiệm làm sao để chia sẻ để giúp cho họ khi mà bị mất động lực như vậy nè, muốn bạn làm cố vấn nè. Đó, hãy tưởng tượng đến cái hình ảnh của bạn thành công trong cái việc đó đó, và để cho cái cảm xúc của bạn dâng lên để đạt được như thể là bạn đã có cái điều đó rồi á. Thì khi mà bạn có được cái cảm xúc đó thì á nó sẽ, ừm, ăn sâu vào cái tiềm thức của bạn á, thì lúc đó bộ sẽ tự động có những cái hormone rất là, à, về t tiết ra tích cực nè, hưng phấn nè và hạnh phúc nè, để khiến cho bạn có động lực để bạn bật dậy bạn đi tập thể thao. Và hãy nếu như mà chưa đủ động lực thì hãy ngồi tưởng tượng đến cái đó chừng nào mà bạn tưởng tượng đến cái hình ảnh bạn thành công đến cái mức mà bạn không còn mất động lực nữa thì mình chắc chắn là bạn cũng sẽ làm làm được cái việc là đứng lên hành động đó thôi bạn ạ.
À, luyện tập tâm trí. Ồ, vậy sao? Ừm. Ừ, hay quá. À, rồi. Ừm. À, rồi, ừm. À, r hay đấy. Ừm. Ừm. Ừ, nghe lạ quá. <chuckles> Ừ, mình cũng chưa từng nghĩ đến cái việc là phải tự tưởng tượng bản thân mình đã thành công trong cái việc là, à, hoàn thành, à, à, gọi là, cái động lực này, rồi lại trở thành một cái nhà cố vấn, gọi là, tạo động lực cho người khác thì mình chưa nghĩ ra rằng là có thể làm được như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ như vậy ấy thì liệu có khi nào rằng là bây giờ bản thân mình đang không làm được, mà mình ng lại nghĩ ra những cái mà nó quá hoàn hảo như vậy thì có khi nào mình lại lại lại đang tự ảo tưởng không bạn? Mình nghe thấy cái việc này là nó giống như, kiểu là, tự kỷ ám thị, biến thành mình thành một con người, gọi là, thật là hoàn hảo, thế nhưng mà mình lại đang không phải trong tình trạng như vậy. Liệu có khi nào mình mình bị, à, à, gọi là là là quá ảo tưởng không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình h Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra á, thì cái cái á, nỗi băn khoăn của bạn á, cũng hợp lý thôi, nhưng mà ở đây là mình đang cho ví dụ thôi, bạn hãy tưởng tượng và bạn điều chỉnh ra một cái hình ảnh bạn mà, à, đạt được một cái mục tiêu mà bạn mong muốn, chứ hông phải là hoàn hảo, chỉ là cái mục tiêu mà bạn mong tới cái mức độ nào đó và để đủ để khiến cho cảm xúc của bạn được, ờ, tích cực hơn nè, vui hơn. Và thêm một cái nữa đó là bạn hãy đi đến những cái á, ờ, trại mồ côi nè, đi đến bệnh viện nè, đi đến những cái nơi mà người ta có hoàn cảnh đó, gọi là, ừm, cũng, ưm, ơ, không có có có được may mắn đó, để thực sự nhận ra họ khao khát, họ mơ ước được chạy bộ. Ví dụ như những bạn bị xương thủy tinh nè, họ khao khát bị ờ, ờ, được vận động, được đi lại là vui rồi nè. Hoặc là những người mà, à, họ, ừm, có hoặc là bị bị vấn đề gì về về, ờ, ờ, thể chất chẳng hạn, họ không thể nào vận động được, cái tự nhiên cái bạn thấy, trời ơi, bạn quá may mắn là, ừm, bạn có tiếng rưỡi để bạn tập thể thao rồi bạn được vận động. Đó, thì khi mà, ừm, nhìn những cái hoàn cảnh mà mà mà kém may mắn như vậy nó cũng sẽ tạo cho bạn một cái động lực là bạn đang may mắn hơn rất nhiều người và có rất nhiều người đang nhìn vào bạn và họ khao khát được giống như bạn, là chỉ đơn giản là được, ờ, vận động, được, ờ, sống một cuộc sống bình thường thôi nè. Đó cũng là cách để giúp cho bạn có thêm động lực nữa đó.
Ừ. À, rồi. À, rồi, đạt mục tiêu. Ừm. À, rồi mình hiểu. Ừ. À, rồi. Ừ. Ừ. Ừm, rồi. À, rồi, như vậy mình cũng sẽ thử cái phương pháp này của bạn xem sao. Trước giờ là mình cũng chưa từng nghĩ đến việc là tự tạo cho bản thân một cái tinh thần thuốc, gọi là, để, gọi là, cải thiện ở ngay chính bản thân mình đâu. Mình cứ nghĩ là, à, phải có cái gì đó là phải làm cho người ta cứ, gọi là, ờ, qu quất vào mông mình để cho bản thân mình, gọi là, có được cái động lực ấy, nhưng mà mình chưa nghĩ đến cái việc là tự bản thân mình phải tạo động lực cho bản thân mình bằng cái cách là tự kỷ ám thị như vậy, đúng không? Rất là hay luôn. Mình cảm ơn man cái lời chia sẻ của bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm, ô kê nè. Chúc cho bạn may mắn nè. Bye bye.
Ừm, bye bye.